Полгода я не ходил никуда вот именно вечером для себя лично. И как-то, а не знаю, как-то такое себе состояние было, потому что раньше было прикольнее, <chuckles> приятнее. Как я выжил эти полгода, да. Вот, ну, и в итоге я начал с того, что просто подумал: окей, в моменты, когда будет хорошая погода, с универа домой я буду ходить пешком, потому что идти достаточно далеко и тоже через классные красивые места. Вот потом, а, в начал делать так, что я по вечерам выделял себе обязательные вот полчасика, ну, перед сном. Всё равно я ничего не буду делать, а желания какого-то такого нет и так далее. Я подумал: окей, давай полчаса на прогулку начнем ходить. Вот, ну, и я начал вот так вот по по полчасика каждый день там, через день ходить, ходить, ходить. И я всё увеличивал, увеличивал дистанцию и как-то вот понял, что нет, надо выкроить всё-таки для этого всего время. Ну и вот с скажем так, вот как уже год я, ну, в зависимости, конечно, от погоды, тут под дождём, конечно, я не пойду гулять, но я вот каждый день вот хожу, и прям это такая отдушина. Я мне так жаль, что я те полгода вообще никуда не ходил, потому что те полгода как раз таки были самыми сложными, такими депрессивными. В общем плойх плохой п плохие полгода были. И когда вот вернулась и прогулка, то и в голове как-то легче стало, и мысли проще. Ну, и в целом, как-то и время вечером проводить так интереснее вот. Поэтому, бывает, даже книжку какую-нибудь возьмёшь электронную, идёшь себе, гуляешь, что-то читаешь на ходу, не смотришь ни на кого. Вот стараешься ни в кого не врезаться, да. Вот но но зато по крайней мере дышишь, слушаешь речку, смотришь на этот потрясающий замок. Ну, не знаю, вроде кажется оно одно и то же каждый день, но вот что-то особенное в этом есть.
Мгм. Как ты выжил? За эти полгода. Да. Мгм. Мгм. М-да. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. М-да. Не врезаешься в фонари там или во что-то? Ага. Н-да. Мгм. Э, да, вот один и тот же маршрут, э, который повторяется, не утомляет тебя? Просто многие мужчины любят вот новое постоянно пробовать. Сегодня туда, завтра в лес, послезавтра в гору. Тебе как бы нормально, да?
Мгм. Ну это, пожалуй, наверно, просто моя любимая дорога, которая с которой связаны в целом, ну, разные события. И мне очень нравится по ней ходить и вспоминать, с чего всё начиналось и как как это сейчас. Ну, вот такая легкая отдушина, такое, ну, расслабление отчасти.
Мгм. Да. Мгм.